Ah, gut, gut, das macht Spaß. Ja, sicher, sicher, und in der Bibliothek? Einfach so 'n Buch ausleihen?
Äh, ich habe habe ich habe einfach 'n paar Bücher bestellt, äh, die ich abholen muss.
So. Ja, gut, prima. Ja, dann kannst du dich ja heute Abend ’n bisschen locker zu Hause mal was lesen, mal was schön ausruhen mäßig, ganz klar. So, sag mal, wenn man so mit Leuten du gehst dorthin, du gehst dahin, dann gibt's vielleicht mal 'ne Konversation und du sprichst mit Leuten, ja, ähm, und man sagt ja immer Ehrlichkeit, das ist das ist ja schon sehr wichtig, ne? Ähm, und gibt es manchmal Situationen, wie m wo man sagen kann: „Vielleicht ähm, Ehrlichkeit ist vielleicht nicht das Beste grad im Moment“, oder „Ähm, entweder lügt man“, und oder „Eine kleine weiße Lüge“, oder „Man spricht einfach nicht davon“, oder „Man tut, als ob man nicht davon weiß.“ Was denn?
Genau. Mhm. Ja, also ich ähm, ich glaube, solche Situationen kennt ja jeder generell. Ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie im Laufe des Lebens gelernt, dass ähm, also, ich sage schon die Wahrheit. Ich glaube, das ist äh, äh, also ich bin sehr direkt, würde ich jetzt sagen, was ja vielleicht typisch deutsch ist. Aber ich denke, ähm, ich habe gelernt, da dass ich manchen Sachen einfach nicht genug Aufmerksamkeit schenke
Ja. Aha. Ah. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Aha. Ja, ja. Aha. Mhm. Ja. Aha.
wo es einfach es nicht wert ist, in die Diskussion einzusteigen.
Ja, ja. Mhm. Einzusteigen. Ja, ja, sicher, sicher. Aber was, wenn's na wenn's nicht unbedingt 'ne Diskussion ist, was wenn's wenn's einfach so, was was, äh, total ähm, sagen wir mal, jemand kommt, den i hast du schon mal mit ihm gesprochen, ist 'ne Bekannte und dann sagt sie: „Schau dir an, ich habe 2 Pfund verloren, das ist mein neues Kleid.“ Und wie findet sie findet sie sie ist sie, der Topstar und du schaust dir das an und denkst: „Um Gottes Willen, was ist dir denn passiert?“ Was sagst du?
Okay. Ja, weiß ich nicht. Nur, das ist zum Beispiel auch wieder so was, das ist ja Objektivität liegt ja im Auge des Betrachters. Das wär's nicht wert, wenn sie wenn sie sich gut fühlt, dann würde ich das gar nicht anders kommentieren und sagen: „Cool!“
Mhm. Ja, sicher. Aha. Mhm.